Okey, okey. Bueno, pues mira, a ahorita con lo que me cuentas me gustaría darte lo que es un pequeño consejo. El primero, pues, sería el hecho de que, pues, sí, trates de de organizarte bien por, por estos 2 trabajos y con lo de la escuela y, este, el tiempo trata de organizar bien tu tiempo libre. Es decir, haz una lista, haz una hoja, un esquema en el cual puedas tú, eh, poner ahí cuáles son tus tiempos libres y en esos tiempos libres coordinarte para ver qué otras cosas puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, en tu vamos a suponer que tu siguiente día libre sea el miércoles, un ejemplo, ¿no? Entonces el miércoles trata de trata de de que te puedas coordinar contigo mismo para que de esta manera tú puedas buscar el miércoles, tratar de hacer todo. O sea, haz una lista de todas las cosas por pendientes por hacer, ¿no? Está lo de la licencia, está lo de la tarjeta de la circulación. Haz una lista, ¿sabes? Eh: "En mis horarios libres necesito hacer esto, esto, esto y esto y esto". Entonces, p y después de que hagas esa lista, clasifícalo como qué es lo que más, eh, qué qué priorizas más, qué qué es prioridad. Por ejemplo, la licencia y la tarjeta, pues evidentemente son prioridad. Entonces, lo que puedes hacer es, okey
Ujú. Sí. Claro. Sí. Entiendo. Ujú. Ándale, eso es lo que se ocupa. Sí, es lo que ocupo. Ujú.
hacer la lista primero que nada con prioridades. Y ya que lo tengas, trata de quebrar, a lo mejor si puedes o una más de las cosas que tengas que hacer aparte de esas 2, si puede hacer el mismo día o algún lugar que puedas ir donde el horario sea más extendido, pues puedes meter incluso hasta 4 o 5 actividades en un día, ¿no? Para que le vayas dando salida. Eso es como como primer consejo. Como segundo consejo, para evitar que para evitar que tú, eh, vayas con la com documentación incompleta, te recomiendo, te hace te sugeriría que vayas o hables, ¿no? Ahí al al al servicio ahí a la a la oficina que te va a dar este servicio, que llames y que de esta manera puedan bueno, o a lo mejor algún canal que tengan, algún canal digital como
Uh. Claro. Sí. Sí. Ajá. Ojalá que contesten, ¿eh? <chuckles> Sí. Sí, o buscarlo en la IA, la IA sabe todo. Le puedo preguntar: "Ajá, o sea, ¿qué se ocupa para hacer, este, la solicitud de renovación de la ¿cómo se llama?, tarjeta de circulación?" Y ahí me va a decir y pues...
por rede por redes sociales. Tra Sí, en este caso en este caso yo yo yo te aconsejaría que que que vayas directamente, em, ¿verdad?, a las fuentes fidedignas. Ya sabes que la IA puede tener por ahí errores y no vaya a ser la de malas. Entonces, trata de buscar los canales adecuados para que puedas encontrar realmente los requisitos que te piden. Puedes llamar directamente al lugar o si puedes, este, a lo mejor la página, algún chat con la página directo, pues, ya para que de esta manera no tengas contratiempos en hacer todos estos trámites. Hasta el momento es un eso, este consejo, ¿qué te ha parecido?
Ujú. Claro. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. <chuckles> Exacto. La página también. Sí. Sí. Pues, es buena idea, ¿eh?